Mmm, aku mau cerita nih dan coba minta saran sama kamu, mmm, sebenernya aku tuh, kerja di sebuah perusahaan IT dan juga multimedia nih, dan, posisi aku tuh sebagai seorang konten kreator itu, eee eee, apa ya kayak posisi awal aku tapi makin ke sini makin ke sini, aku udah mulai diberikan kenaikan jabatan lah bisa dibilang seperti itu, untuk menjadi, eee, sekaligus menjadi se personal asisten dari owner aku gitu, dan itu tuh 2 pekerjaan itu jalan bareng gitu kan belum lagi kayak aku tuh harus kayak bikin proposal, kemudian aku bikin, eee, laporan pajak, kemudian rekap, eee, pengeluaran, pemasukan itu ku kerjain dan itu berba berbarengan dengan timeline pekerjaan aku bikin konten karena kan, mmm, bikin konten itu, di aku biasanya kayak, eee, sekitar 1 sampai 3 bulan dan itu, eh, harus selesai karena kan aku bikin konten tentang pembelajaran, online gitu kan nah di situ, aku ngerasa aduh ini udah terlalu banyak, job desc aku gitu kan dan itu tuh aku bener-bener kewalahan banget dan bikin aku tuh malah jadi kayak. Sedikit burn out dan kadang aduh aku, resign aja kali ya kadang ada pemikiran seperti itu yang menghantui aku ketika ada pekerjaan yang memang datang berbarengan nah itu tuh, bikin aku, eee, pusing dan juga kewalahan banget nih nah aku tuh ingin, eee, minta saran nih sama kamu nih, eee, kira-kira menurut kamu ada enggak sih, eee, cara untuk memulai tugas tapi, mmm, apa ya tugas-tugas itu kan bes tugas-tugas penting kan ya dan tugas-tugas besar tapi, enggak bikin aku kewalahan gitu.
Oke. Gimana gimana? Mhm. Oke. Iya. Oke. Iya. Wah. Oke. Ya. Iya. Oke. Iya iya iya. Iya. Mhm. Oke oke waduh ini posisi kamu nggak mudah juga ya karena tadi kamu bilang, dari 1 tugas terus, eee, nambah lagi dan bahkan sampai ngurusin hal-hal yang, eee, yang lebih luas daripada itu gitu, itu kebayang sih kesibukan kamu dan juga kepadatan waktu kamu gitu, iya, eee, ya aku satu sisi apresiasi ya kamu bisa dapat tugas-tugas penting seperti itu gitu, eee, dan ya, eee, tentu enggak mudah nih mengelola emosi dan juga energi kamu ya untuk bisa menyelesaikan nih apalagi dengan tadi, eee, tenggat-tenggat yang, eee, apa ya spesifik ya, eee, di di setiap hari gitu, tapi, eee, kalau aku boleh tanya lebih dalam nih Kak, mmm, kalau untuk, eee, kon eee, untuk konten kreatornya sendiri nih atau mungkin, eee, tadi ya, eee, kamu bilang, eee, jadi asisten juga itu setiap hari apakah ada ada deadline-nya gitu ya? Yang spesifik, eee, itu setiap harian ataupun mingguan enggak ya? Yang yang jelas gitu ya untuk, deadline-nya tugasnya sendiri gitu? Boleh nih, mhm.
Iya. Iya. Iya, mhm. Mhm mhm. Heeh heeh. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Itu ada itu ada ada karena, mmm, timeline itu kan sebenarnya 3 bulan itu kan timeline keseluruhan tim gitu kan, dan, eee, 1 hari itu aku ada, eee, kayak, pekerjaan dari misalkan dari hari Senin sampai Jumat kamu mengerjakan ini itu tuh udah ada timeline-nya dan, mmm, kebetulan yang bikin timeline pekerjaan itu aku juga yang bikin timeline pekerjaan tim aku gitu kan, itu aku yang bikin sendiri juga gitu dan, eee, aku udah bikin nih kerjaan timeline aku sebagai konten kreator dan juga temen-temanku aku bikinkan gitu kan, kemudian, eee, owner-ku yang ngasih, "Tolong dong," eee, "rekapin ini, dokumen ini." "Tolong bikinin dokumen ini," nah itu tuh, aku, eee, harus mengerjakan itu dalam waktu cepat ke karena dia tuh orangnya enggak sabaran dan pengennya tuh, ketika aku kasih, pagi, siang harus udah jadi misalkan dia kasih sore, besok pagi harus udah jadi itu tuh bener-bener, aduh, eee, pusing juga gitu. <chuckles>
Oke. Ya. Oke, paham. Iya. Iya. Oke. Oke oke aduh paham sih, eee, udah pun tugasnya banyak terus juga mungkin rekan kerjanya juga, eee, ini ya apa namanya nggak, eee, <sucks teeth> ya kadang enggak mengerti betul gitu ya, eee, kesulitan yang kamu hadapi gitu, itu pasti menjadi beban yang ta bertambah lagi nih, eee, nah kalau aku boleh tahu lagi ya, yang paling, eee, titik yang membuat kamu tuh betul-betul ngerasa kewalahan apakah di apa pergantian tugasnya itu yang betul-betul bisa sangat intens, atau lebih ke secara mental ya kamu menghadapi mungkin orang-orang yang, enggak selalu bisa, eee, apa namanya mengerti gitu ya posisi kamu dan juga tadi, tuntutan-tuntutan yang sebetulnya tuh cukup memforsir kamu gitu? Boleh cerita lagi enggak? Mhm.
Heeh. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Iya, mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Ya. Nah, mmm, bagian yang bikin aku paling kewalahan adalah pertama, eee, dari sisi karakter, orangnya ya karena, eee, aku, dibawah langsung oleh, owner-nya gitu kan, mmm, itu tuh kayak dia tuh enggak mau tau gitu, terserah aku mau lembur, aku mau begadang pokoknya, dia pengen, kerjaan itu selesai sesuai dengan waktu yang dia mau dan, eee, kayak zero tolerance gitu jadi kayak aku tuh enggak boleh salah, jadi aku tuh harus bener-bener ber ngecek berkali-kali kayak misalkan, nulis angka, kemudian nulis nama, nulis gelar, kemudian deskripsi projectnya, itu tuh, aku sampai baca berkali-kali dan jujur, yang paling bikin aku males itu adalah mengurus dokumentasi pajak ya, wah itu bener-bener pusing karena, transaksi di kantor aku tuh banyak dan juga enggak pernah dibikin rekapnya sebelumnya, jadi aku tuh bener-bener pusing dari situ sih dari sisi, mmm, administrasinya juga gitu.
Oke. Ya. Iya. Ya. Oke. Oke. Oke oke oke oke. Wah, itu, kebayang memang be e banyak, cukup banyak skill ya yang kamu kuasai dalam 1 waktu, gitu. Dan itu, e akhirnya, tuntutan juga dan, aku jadi ngerti nih, wajar banget kalau kamu sampai burnout dan berpikir untuk ya sampai, e apa harus, berhenti gitu ya, itu wajar banget nih, tapi, dis di sisi yang lain kamu mendapatkan tugas-tugas penting seperti itu, karena kan berarti kamu punya kemampuan ya, dan, kemampuan itu mungkin juga enggak, eee, di, apa ya, dimiliki orang lain gitu. Nah, karena itu kamu nih akhirnya yang mendapatkan tugas dan mandat itu, gitu. Nah mungkin hmm, tapi sebelum, eee, apa namanya ya, mungkin kamu, ya masih dalam pertimbangan ya. Tadi, e mungkin ada beberapa cara nih yang bisa kamu coba, untuk memaksimalkan dulu nih, eee, memang tugas dan peranmu, dengan mungkin efisiensi kerja yang lebih baik ya, mudah-mudahan gitu.
Heeh. Mhm mhm. Mhm. Mhm mhm. Iya. Iya, kayak gitu sih, heeh, benar. Heeh. Hmm. Mhm mhm, boleh boleh.
Mhm, mmm, oh, mungkin, pernah enggak terpikir ataupun kamu pernah mencoba gitu, untuk membagi tugas kamu menjadi, eee, mengelompokkan nih, mungkin tugas-tugas tadi ya, m mungkin ada, e 3 bagian besar yang kamu kelompokkan menjadi sebuah langkah kecil nih. Misalnya, dengan kamu membuat to do list nih, dalam 1 hari kamu, eee, apa namanya, udah, eee, udah kamu, alokasiin nih waktu misalnya jam sekian jam sekian untuk kerjaan ini, jam sekian jam sekian untuk kerjaan ini dan mungkin pekerjaan yang lain juga. Nah, e siapa tahu itu bisa membantu kamu untuk lebih memberi arahan yang yang jelas nih. Misalnya dari jam sekian sampai jam sekian aku pegangnya ini dulu, yang memang lingkarannya tuh, eee, m mudah terjangkau gitu dan masih berhubungan mungkin ya, e pekerjaannya. Baru nanti, eee, ya, to do list, itu, eee, diharapkannya sih akan membantu mengarahkan pekerjaanmu, dan tadi mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang, lebih mudah untuk kamu eksekusi lebih dulu gitu. Nah kalau, hal seperti itu apakah pernah, eee, kamu coba? Atau pernah e terpikirkan juga, ah, gimana ya kalau menurut kamu ya?
Heeh. Heeh. Oke. Hmm. Hmm. Mmm. Mhm. Hmm. Hmm. Mhm, hmm hmm. Iya. Hmm hmm. Hmm. Oke, mmm, untuk cara, seperti itu sebenarnya aku, kadang coba, kadang enggak ya. Karena memang kalau aku lagi nggak bikin, kalau enggak ya aku enggak bikin. Tapi, mmm, jujurly ya, mmm, apa yang kamu bilang barusan sebenarnya memang, patut banget untuk aku coba ya. Dan, karena memang, hal kecir hal kecil seperti itu, sebenarnya tuh, berguna banget, karena jadi kayak, mmm, reminder juga sih buat aku untuk, eee, bisa bekerja tepat waktu dan juga, tidak keteteran dalam bagi waktu gitu.
Ih, iya. Iya iya iya. Oke. Iya iya. Oke oke oke, berarti, eee, apa tadi, m mungkin udah pernah, eee, kamu coba tapi belum cukup konsisten, ya. Next time mungkin kamu bisa lihat, nih, ritmenya, kalau misal kamu jalanin misalnya dari sepekan aja, itu ada nggak, ya, perubahan. Atau nggak, mungkin, eee, membantu nggak itu, gitu, kan. Nah, mmm, <tsk> mungkin, eee, kalau aku b boleh berikan saran lainnya gitu, ya. Kamu juga bisa, nih, mengambil jeda sedikit yang berarti, gitu. Karena aku, eee, kebayang, nih, dig betapa sibuknya kamu, dan, eee, banyak hal yang kamu kerjain dalam satu waktu juga mungkin, ya, dengan switch fokus yang berubah-berubah. Itu, kan, sangat memakan energi, ya. Nah, mungkin kamu bisa nih, eee, kalau memungkinkan, seperti menargetkan untuk, eee, fokus yang mendalam, ya, di misalnya 20 20 sampai 30 menit. Jadi, 30 menit kamu ambil jeda se sedikit, ya, sebentar misalnya 10 menit aja. Hanya untuk kayak, eee, apa, ya, memberi jeda aja gitu, untuk merilekskan diri kamu, mungkin sekedar stretching, atau mungkin kamu mengalihkan se eee, ke hal-hal yang bisa menghibur kamu. Kayak misalnya, eee, dengerin musik relaksasi misalnya, atau, ya, sebetulnya enggak butuh waktu lama, tapi dengan dengan, eee, kamu membagi-bagi fokus itu menjadi, eee, beberapa, eee, bagian gitu, ya. Kayak per 30 menit sekali, itu harapannya setiap kamu mulai lagi pekerjaan baru atau kamu harus switch fokus lagi, itu jadi, eee, kamu ada kesegaran tambahan gitu, yang kamu dapetin, gitu. Nah, eee, kalau kalau saran seperti itu gimana, ya? Apakah memungkinkan nggak, ya, di tengah mungkin kesibukan kamu juga yang enggak mudah, nih, untuk diatur, gitu? Gimana menurutmu?
Mhm Mhm mhm. Heeh. Iya iya, heeh. Eee, heeh. Heeh. Heeh. Iya. Heeh. Mhm. Heeh. Heeh. Heeh. Heeh, oke. Heeh. Mhm, mhm mhm. Oke, mmm, menurut aku, boleh juga sih aku coba ya, karena memang, jujur, aku kalo misalkan lagi kerja ya, mmm, eee, dengan pekerjaanku yang, bisa dibilang sangat banyak sekali, eee, dan bercabang. Aku kayak cenderung, apa ya, m terlalu fokus, kayak misalkan aku benar-benar fokus dari jam 9, sampai jam 5. Kadang, mmm, ketika aku istirahat pun, aku enggak istirahat, ketika yang lain istirahat. Karena, aku mengejar, eee, pekerjaan itu agar selesai tepat waktu karena aku khawatir juga, eee, kerjaan enggak selesai tepat waktu. Jadi aku tuh kayak lebih, kayak memforsir, heeh, antisipasi antisipasi jaga-jaga kalau misalkan, eee, kerjaanku enggak selesai tepat waktu. Dan itu tuh, benar-benar bikin aku jadi lebih stres ya karena aku kayak, mu tidak memberikan jeda untuk, otak aku ataupun mental aku buat rehat sejenak gitu kan, untuk untuk me recovery, e lelahnya bekerja gitu ya. Dan mungkin, mmm, saran dari kamu akan aku coba ya, dan en dengan 30 menit ataupun ya, setiap 30 menit ataupun 1 jam aku akan meluangkan waktu, untuk, eee, me refresh diri aku dengan mendengarkan musik ataupun misalkan menonton video singkat, dengan harapan, eee, mood aku ataupun fokus aku, bisa aku bisa balik lagi gitu.
Iya. Betul betul. Mmm. Oke. Iya iya. Antisipasi ya? Mmm. Oke. Iya iya iya iya. Oke. Ya. Betul. Benar benar. Betul betul betul. Iya, eee, iya, harapanku kamu bisa, eee, coba dulu gitu, ya, dan nanti mungkin me mengevaluasi, nih, setelah mungkin sa a a 1 minggu, 2 minggu kamu jalanin gitu. Syukur-syukur ada hal yang bisa eee, ada perubahan positif, nih, yang kamu rasain. Tapi kalau misalnya memang itu ternyata memang aku paham, ya, dengan tugas seabrek yang kamu jalan itu, itu pasti nggak mudah gitu. Dan, eee, baru nanti, eee, kita bisa evaluasi lagi, nih, misalnya untuk strategi ke depan, ataupun mungkin tadi pertimbangan-pertimbangan lain yang, eee, apakah memungkinkan, nih, eee, lebih sehat enggak untuk kamu meneruskan gitu, atau atau enggak gitu. Itu bisa kita evaluasi kemudian, yah
Heeh. Heeh. Oke. Heeh. Iya. Oke. Heeh, oke. Oke oke oke. Makasih banget, ya, eee, kamu udah mau tanya-tanya aku dan mendengarkan seluruh keluh kesah aku dalam hal pekerjaan aku. Mmm, next time kalau misalkan aku lagi ada masalah lagi, aku akan menghubungi kamu lagi, ya.
Oke, makasih juga, ya, udah mau cerita dan berbagi sama aku, nih. Mudah-mudahan kamu cukup semangat, ya, untuk bisa mencoba dulu, eee, saran yang tadi kita bicarain dan mudah-mudahan ada perubah perubahan positif yang kamu rasakan, ya. Sampai ketemu lagi, ya.
Oke, baik. Iya, sampai jumpa.
Sampai jumpa, terima kasih.